ใช่ ใช่ครับผม เป็นเรือแบบว่าเรือลำใหญ่ ๆ แบบว่า อ่า ขับมาเลยครับผม <chuckles>
โอ้โฮ! เท่มากเลยอะ แล้ว โอ้โฮ! ตอนมาแล้วคุณรู้สึกยังไงคะ? แบบว่ากลัวไหม มีความกลัวไหม หรือว่าไว้ใจคนขับเรืออยู่แล้ว? ใน ข แบบ
วะ ไว้ใจอยู่ครับผม คือว่า เอ่อ มัน มันค่อย ค่อย ๆ ไปอยู่แล้ว มันไม่ใช่แบบว่า โอ้ ด้วยความแรง <giggles> ก็พอโอเคอยู่ เออ แล้วช่างภาพแบบว่าจะได้เก็บภาพได้แบบ อ่า อย่าง อย่างเต็มที่ครับ ผม <chuckles>
โอ้โฮ! มันเป็นเรือที่ค่อยไปใช่ไหม? โอเคค่ะ อืม แล้วตอนนั้นมีเรือกี่ลำคะนั่นน่ะ ตอนที่มาอะค่ะ? อยู่ อ๋อ 3 ลำก็พากันมา อืม แล้วอยากรู้เหมือนกัน ค่ะ ตอนที่มาทางเรือ เราอยากรู้ว่ามันแตกต่างกับมาทางบกยังไงคะ? แบบว่านอกจากความรู้สึกของคุณแล้ว อยากจะรู้เกี่ยวกับประเพณีบ้างอะค่ะว่า เฮ้ย! ปกติอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเดินมาเนาะ มันจะเป็นขบวนขันหมาก อาจจะเป็นแบบของคนไทยเนาะ ภาคกลางจะต้องมีแบบว่า เอ่อ พานสินสอด ทองหมั้น มีแต่แบบต้นกล้วย ต้นอ้อย อย่างเงี้ยค่ะ มีไหมคะทางเรือ?
3 ลำครับ 3 ลำ อือฮึ เราไปกัน สาม ลำ ใช่ครับผม แต่ทีนี้พอถึง ครับ อา ว่า? อือฮึ ใช่ครับ ใช่ ๆ อะฮะ อืม ครับผม มีครับ แล้วก็ จะแตกต่างกันว่าจะ กับการเดินไหม? ผม ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกันนะ เพราะว่าเราก็แค่ขนลงเรือ พอถึงเราก็ขนขึ้นมา แล้วเราก็ตั้งขบวนอีกทีอยู่ดี ก่อนที่จะเข้าไปในตัว Resort
อ๋อ ก็มี อ๋อ ก็ต้องตั้ง ขบวนตอนที่เรามาถึงอยู่แล้วเนาะ ใช่ไหมคะ? อ อืม เห็นภาพค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ ๆ ๆ พอ แต่พอ ฟ แบบ อา มาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ย อะมีความรู้สึกว่า ชวนปวดหัวขึ้นมาหน่อย ๆ แล้ว <laughs>
อืม เป็นยังไงคะ? มีเรื่องปวดหัวแบบไหนบ้าง?
เพราะผม เพราะผมเจอคนมากั้นประตูเยอะมาก <chuckles>

โอ้โฮ! แล้วพอตอนแบบว่า เอ๊ย! แต่งงานคุณยังกังวลเรื่องนี้อยู่ไหม? หรือว่าแบบไม่แล้ว คุณจัดการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ไม่มีประตูถัดไปแล้ว
อ๋อ ไม่แล้วครับผม ใช่ ๆ พอ พอ ค พอเข้าใน เอ่อ ตัว resort ถึง pier แล้วคือทุกอย่างมันก็ โฟลว์ ไปตามแบบว่า ขั้นตอนที่เราจัดแล้วอะ ตอนนั้นก็คือ คือ ค คลายความกังวลเสร็จ เพราะว่า อ่า พิธีจัดดำเนินไป อ่า อาหารมาลงแล้ว มีคนจัดการเรื่องอาหารให้แขกผู้ใหญ่ แล้ว ก็คือเรียบร้อยสบายใจ ปล่อยไหลไปตามงานได้เลยอันนี้ <chuckles>
อืม โอ้โฮ! งั้นแสดงว่าในงานแต่งของคุณนะคะ ในความรู้สึกตอนแต่งงานกับตอนเตรียมงานนี่คือแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะ? ด้วยสถานการณ์อะไรที่แบบคุณคิดว่าคุณวางแผนดีแล้ว
ใช่ ๆ ใช่ครับผม ใช่ครับ อือฮึ คือตอนวางแผนเนี่ยแน่นอนน่ะว่า เรา คือเราปวดหัวแน่ ๆ แต่พอเสร็จ ว เอ๊ะ! พอเข้าสู่วันงานจริง ๆ อะ ด้วยการที่เราเตรียม มาพร้อม ไม่อยากจะชมตัวเองว่า เออ เราเตรียมกันมากับ ผมกับแฟนเตรียมกันพร้อมมาก ๆ จนทำให้วัน วันที่อยู่ในงานเนี่ย มัน โฟลว์ ไปด้วยแบบว่า คน แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีพิธีกรมา อ่า คอยชี้แนะว่าจะต้องขั้นตอนไหน หรือว่าไม่ต้องมีใครมาถามเราว่า จะต้องทำอะไร หรือว่าของอะไรอยู่ที่ไหนครับผม คือ
อืม ค่ะ อา อ๋อ คือเรามีการแบบว่า ทุกอย่างคือมีแผนไว้หมดแล้ว แล้วก็มีขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วเนาะ แบบนี้หรือเปล่าคะ?
อืม ใช่ครับผม ใช่ ถูกต้องเลยครับ เพราะว่า อา ตอน ตอนที่แต่งเนี่ย ผมโฟกัสแค่ตอนแค่ อ่า ทำพิธีไทย เพราะว่าทางบ้านกับผู้สูงอายุเขา เขาชอบ เขายังยึดติดกับพวกพิธีพวกนี้อยู่ ก็แค่ strict แค่เรื่องพิธีสงฆ์กับการรดน้ำแค่นั้นเอง นอกนั้นส่วนการ ตอนกินอาหาร อะไรเนี่ย ผมไม่จำเป็นต้องขึ้นเวที ไม่มีอะไรเลย ผมปล่อยให้แขกทานตามสบาย แล้วผมก็ อ่า แจ้งกับทาง เคเตอริง เขาไปแล้ว ว่า อ่า ให้เสิร์ฟ ขอ ขอแรงนะ เสิร์ฟอาหารแค่ อ่า ผู้ใหญ่พอ ส่วน แขกเนี่ย คุณปล่อยให้เขาแบบว่า อ่า หยิบเองได้เลย ทำ จัดการเป็นบุฟเฟต์ได้เลย อือฮึ
อืม อา อ้อ อ๋อ คุณจัดเป็นแบบบุฟเฟต์เนาะ แล้วก็คือเสิร์ฟเฉพาะผู้ใหญ่แบบว่า เหมือน เหมือนเป็นโต๊ะจีน อย่างงี้ ใช่ไหม? แต่ว่าอาหารคือเป็นบุฟเฟต์ อ๋อ ค่ะ
ใช่ครับ อือฮึ ใช่ ๆ ๆ ถูกต้อง เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง และนอกจากนั้นถ้า เอ่อ ถ้าแขกไม่อิ่มจริง ๆ เพราะว่ามันเป็น เคเตอริง ผมยังมีการแบบว่า อ่า ชวนร้านอาหารที่แบบว่า อ่า ร้านที่ได้รับความนิยมในตลาด เหมือนพวกเป็นร้านรถเข็น อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วย มีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านหอยทอด แล้วก็ร้านหมูสะเต๊ะ ถ้าใครไม่อิ่มมาได้เลย แล้วก็ แล้วผมก็เนี่ย บอกเขาเลยว่าแบบ "เนี่ย ถ้าถึงเวลานะ คุณจัดการได้เลย ไม่ต้องรอผม" <chuckles> ทุกอย่างมันก็จะแบบ จะไหลไปในงานได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวของมันเองเลย
อืม ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ โอ้โฮ! อย่างงี้คือแบบว่า เป็นงานแต่งที่เหมือนแบบว่า อารมณ์เหมือนแบบไปเดินแบบ ตลาด อย่างงี้ด้วยไหมคะ เพราะว่าคุณก็มีแบบ เออ อุ๊ย! ดูอบอุ่นมาก ๆ เลยอะ อันนี้คุณเป็นคนคิดไอเดียกับแฟนเลย อย่างงี้ใช่ไหมคะ ที่เชิญแบบร้านก๋วยเตี๋ยว อะไรอย่างเงี้ย มาขาย อา มาแบบตั้งร้านแล้วแบบ ใครอยากกินอะไรก็ไปสั่งให้เขาทำได้เลย อย่างงี้เหรอคะ?
มาเจอพบปะเพื่อน อา ๆ ได้ ได้อยู่ครับผม เพราะมีอาหารให้กิน รูป หลายรูปแบบอยู่ อือฮึ ใช่ครับ ใช่ครับผม อืม ๆ ๆ